А, знаешь, я, м, сейчас вот задумываюсь над, э, таким вопросом в в моей жизни. А, хотелось бы научиться принимать какие-то вещи, которые у меня есть, и вообще быть довольной. А, это, и, в принципе, и по поводу материальных вещей. Ну, м, по поводу ситуации тоже бывает. Ну, а, вот, наверно, сейчас я хочу рассмотреть вопрос каких-то материальных вещей, вот потому что, м, получается у меня, знаешь, такая бывает ситуация, что я как-то не удовлетворена <chuckles> определенными вещами, например, там, а, одеждой, которая у меня есть. И, э, у меня это как-то, в общем, расстраивает. А, хотелось бы эту ситуацию изменить. Не знаю, может быть, мы можем обсудить эту тему, и, э, я как-то разрешу этот вопрос в своей голове.
Да, понимаю. Да, конечно, я с тобой с удовольствием этот вопрос обсужу. И знаешь, это абсолютно нормально, что иногда мы, да, что-то выбираем даже, да и потом нам может это не нравиться, да, мы можем это как-то не принимать. И то да то же касается и каких-то м материальных, да, вещей нашего достатка. Да, для кого-то, возможно, мы можем быть вообще богаты, вот, но нам этого может быть недостаточно. Вот. Конечно, да, м, да, попробую по помочь тебе разобраться в этом. И, знаешь, вот по пово по поводу одежды, да, хотела сразу сказать, да, что бывает, что какая-то вещь нам нравится. Да, мы её покупаем, в моменте она нам может нравиться, но, знаешь, она может быть просто не наша. То есть, возможно, а, да, когда мы надеваем её, да, это может быть вещь там не в нашем стиле, а, там не подходить к другим вещам. Это совершенно нормально.
Точно. Да. Да. Так и есть.
Да, скажи, вот есть еще что-то в твоей жизни, может быть, какие-то сферы или конкретные вещи, которые тоже у тебя вызывают вот такое чувство неудовлетворенности?
Ну, м, ты знаешь, э, вообще у меня бывают, э, а, такие ситуации помимо, например, вещей. Ам, бывает, что я не чувствую благодарность, э, за каки какие-то обстоятельства из жизни на данный момент. Вот, а позже, когда ситуация меняется, я понимаю, что, вот, я не ценила то, что у меня было. Э, вот, и и и так происходит уже, знаешь, м, несколько раз, что, м, я себя ловлю на этой мысли, но не могу ничего, э, с собой поделать. Вот, а по поводу вещей, например, вот, ты совершенно правильно подметила. Вот, я себя так и чувствую, да, то, что, м, бывает, покупаю какую-то вещь, она мне нравится. Вот, а потом, я не знаю, что-то не то. У меня, к примеру, знаешь, вот, э, есть, э, плащ, я себе купила. Я живу в достаточно холодной стране, м, где много дождей. А я купила плащ, который, ну, очень хорошо подходит для погодных условий, но он мне с самого начала не нравился, э, вот, а. Зато он был очень практичный. И получается, вот, я продолжаю, э, так с ним, э, жить
Да. Да. Да, здорово.
вот, когда, одевая его, не чувствую себя довольной, э, но он меня греет. Не знаю, что мне делать.
Да, знаешь, ну, такое, к сожалению, случается. Но знаешь, и тут легко можно это изменить, м, и мне сразу хочется тебе дать такой 1 практичный совет. Знаешь, когда есть у тебя какая-то вещь, которая тебе не нравится, её можно попробовать продать, и на эти деньги, да, купить вообще такую же, которая будет тебе нравиться. Вот, ты знаешь, есть даже такие сайты, а, есть, ну, даже такое приложение, называется Vinted, например, да? Да, там продаются не только использованные какие-то вещи, но и абсолютно новые вещи, которые люди так же купили, да, и они им, ну, не понравились или, там, знаешь, не подошли по размеру. Ну вот, и во-первых, на таких сайтах подобных, да, ты можешь продать свою вещь, да, может быть даже, да, ну, не за те же деньги, за которые купила, а иногда, кстати, и да, если ты купила что-то на распродаже, да, допустим, ну, а эта вещь стоит на самом деле дороже, да, ты можешь продать её и за те же деньги, что ты потратила. Ну вот, и тут же найти на то на этом же сайте альтернативу. Вот, то есть, это могут быть абсолютно новые вещи с бирками, которые вообще ни разу никто не надевал, да, но как только они её купили, естественно, она стала дешевле. Вот, поэтому человек продаёт её дешевле. Вот, как тебе т например, такой способ: просто поменять эту вещь на ту, которая тебе будет нравиться?
Так. Да. Интересно. Поняла. М. А. Да, это х хорошая идея, на самом деле. Вот, э, ну, т с ней так продолжать жить, знаешь, и мириться. Вот, просто видишь, проблема у меня в том, что она мне, э, ну, так, подходит по погоде, вот, и как будто бы из-за этого я не могу от нее избавиться. Потому что я понимаю, что, ну, вот у этого плаща там есть определенная длина, у него хороший, там, капюшон, он какой-то водоотталкивающий, такая стойка есть для шеи. В общем, всё вот, э, ну, для погоды идеально, но я себе в нем не нравлюсь. И бывает, знаешь, проблема, что я не могу найти, чтобы вот, э, и, мне он и нравился, и был практичным.
Да, м. Ну да, здесь, конечно, важно вообще понять тогда, а какая эль альтернатива тебе подойдет. Возможно, знаешь, это будет такой же точно плащ, но другого цвета, да, цвет, который тебе идет. Или там, возможно, он будет из чуть-чуть какого-то другого материала, да. То есть, конечно, я тебе предлагаю находить альтернативу, которая тоже, там будет такая же по длине, там защищать от дождя. То есть, функции будут теми же. Да, ну, просто она будет выглядеть иначе, да, и будет приносить тебе радость. Потому что, конечно, не хотелось бы, чтобы ты продолжала носить эту вещь, да, и как-то, м, не получать от этого удовольствия, да, а каждый раз с страдать, да, что она тебе не подходит. Да, тем более, если ты часто ее надеваешь. Вот, ну и да, конечно, потому что можно было бы тебе посоветовать просто купить новую вещь, да. Но лучше, конечно, избавиться от старой, чтобы, знаешь, э, это было и, э, экономно, да, и чтобы она места не занимала зря в шкафу. Потому что да, таких вещей иногда бывает просто много, шкаф от них ломится, а хочется любить совершенно другие вещи. <sucks teeth> Вот. А что касается того, что ты говорила про чувство благодарности. Да, знаешь, иногда бывает трудно в моменте быть благодарным за то, что есть, потому что часто мы воспринимаем некоторые вещи как должное, да, там отношение каких-то людей. Да, и, м, действительно понимаем, да, что это было ценно, только когда это теряем, к сожалению. Но Да. Тут, конечно, надо пытаться в моменте, да, вот посмотреть вообще на всё то, что есть сейчас, да. И посмо пос попробовать посмотреть на на это как будто бы со стороны, да, глазами, там, других людей или просто себя, но со стороны. Возможно, да, тогда ты увидишь, что ты можешь воспринимать эту ситуацию иначе. Ой, кстати, у меня есть еще 1 способ, он такой более, м, жесткий. Да, это почу по да, м, представить себе вот прямо сейчас, что ты это потеряла, да. И, как правило, мгновенно при приходит вот это ощущение ценности, там, того, что есть. Да.
Да. Учительна. Так. Точно. Да. Это правда. Именно так. Поняла. Да, давай. Интересно. Да, ты знаешь, э, вот, э, мне нравится этот метод, э, посмотреть, э, на вот эту ситуацию или на себя, э, какими-то чужими глазами, с другой стороны. Потому что я в вот тебе уже упомянула, что я в принципе ловлю себя на мысли, что, вот, я какая-то неблагодарная, что ли, да, или что-то не ценю. Я это чувствую, что потом я жалею. Но, м, повлиять пока что у меня никак не получалось на вот этот вот момент и его перевернуть. Просто, знаешь, вот говорить себе там, э, да: "Цени, будь благодарной" мне не помогает. Но вот т твой способ, который ты мне сказала, посмотреть вот, э, как-то на это действительно со стороны. Вот, потому что было такое, что мне тоже кто-то об этом сказал, что, ну ты вот подумай вообще так со стороны, да, что там у тебя, вот, есть и так далее. А, как-то, м, от отстраниться от этого и посмотреть на всё это. Ну да и даже жесткий способ, на самом деле, я тоже такие люблю. Вот, иногда это очень помогает, знаешь, трезво взглянуть вообще на ситуацию и прочувствовать. Поэтому, ну, такой совет тоже актуальный для меня, на самом деле.
Да, м. Конечно, да. Да, я рада. И знаешь, тут, на самом деле, еще может помочь одна практика. Она считается такою простой, но, как правило, очень действенной. Это дневник благодарности. Вот, то есть, н возьми какой-нибудь блокнот, да, просто обычный, ну, желательно, тот, который тебе нравится, чтобы в тебе было радостно в нем писать. Вот, и начни, не знаю, хотя бы раз в день, может быть, вечером или утром, ты сама выберешь, да, писать вообще любые вещи, за которые ты благодарна. Это бо могут быть вообще просто супер мелочи, это может быть, да, что-то важное и крупное. Это может быть, да, что-то, что произошло сегодня или вообще в твоей жизни. И знаешь, вот практикуя, м, ну, т такой метод, да, ты действительно потом гораздо больше будешь замечать вообще хорошего в своей жизни. Э, вот того, как раз к чему ты относишься, как к должному, да, ведь, ну, по сути, можно благодарить за всё. За то, что сегодня, там, ты мы увидели свет, да, что мы вообще проснулись. Ну вот. Ну вот столько всего, что на самом деле иногда можно сесть и подумать: "Да я и 3 вещей не напишу", да, а потом ты просто, там, чуть ли не 100 можешь написать. Да, вот. Как тебе такой способ?
Так. Конечно. Интересно. Поняла. Точно. Да. Да, ты знаешь, это очень здорово звучит. Наверное, это то, что мне и нужно, потому что я, м, такого не пробовала на самом деле на практике делать. Вот, слышала, но не пробовала. Вот. А вот это вот, э, одним днём взять и как-то всё изменить, и быть благодарной, да, у меня не получается. А нужно, наверно, вот какую-то такую привычку развить в себе. Может быть, постепенно, вот, видеть какие-то, может быть, мелочи, да. И это, наверно, м, поможет вот эту осознанность, э, пробудить. Поэтому спасибо тебе большое, что ты меня выслушала и, э, дала мне такие интересные полезные рекомендации.
Да. Да, знаешь, я надеюсь, что это тебе поможет, и, знаешь, д мозг действительно перенастроится просто, да, и будет просто чаще, да, замечать всё хорошее, что происходит. Потому что, знаешь, ну, уже просто, может, привыкла ты, да, вот, ну, как-то не ценить там, да, э, относиться как к должному, но всегда можно перестроиться, да. Большой тебе в этом удачи, я уверена, что у тебя всё получится, и, конечно же, обязательно обращайся еще.
Да.